Et bah écoute, heu, nous voilà partis, donc on est parti très, très tôt de Mimizan, on est parti peut-être vers, heu, 06:30-07:00 pour aller justement rejoindre ces gorges de Kakuetta, donc qui est un endroit, un site naturel assez spectaculaire qui est situé comme je te l'ai dit dans le pays basque français, heu, notamment donc à côté de la commune de Sainte-Engrâce et donc hem, nous voilà partis, petit pique-nique dans le coffre, mes ma mes grands-parents ils avaient ramené leur chien, heu, donc heu, de l'époque et donc nous voilà partis, moi j'étais trop pressé, j'avais ramené mes cannes à pêche, mon cousin pareil, donc on était vraiment, heu heu, ultra motivés, heu, on était, je me souviens, en plus, on était les 1ers réveillés, on avait pas réussi à dormir de la nuit avec mon cousin, on était en train de parler, heu, qu'est-ce qu'on allait pêcher là-bas et cetera. C'était j vraiment, heu, voilà, en plus on y avait jamais été!
Oui. D'accord. Mmh. <laughs> C'est incroyable! Vous étiez d 2-3 cousins alors?
Non, on était 2, heu, du coup on y allait par 2, parce que oui j'ai d'autres cousins, cousines, mais mes grands-parents pouvaient pas se permettre de de d'accueillir non plus, heu, toute la famille, parce que c'était quand même un petit appartement, c'était pas non plus, heu, très très grand.
2. Toi et ton cousin. Ouais. Oui, bien sûr. Mmh mh. Avec ton cousin en fait.
Exactement! Qu'on qui est un petit peu plus jeune que moi, et donc du coup, heu heu, je me souviens qu'il nous restait à peu près, heu, 1/2 heure, 3/4 de route, et là en face de nous, on avait donc du coup cette, heu, ces montagnes, heu, qui étaient vraiment m majestueuses, enfin c'était vraiment magnifique parce que tu sais ça faisait vraiment c'est des grandes falaises hein qui sont qui sont un petit peu qui sont longs de 2 kilomètres.
Mmh. Donc les d les Pyré les Pyrénées, quoi. Tu arrives dans sur les Pyrénées là.
Plus ou moins, plus ou moins. C'était pas aussi impressionnant que les Pyrénées parce que les Pyrénées c'est quand même, heu, grande montagne. Là c'était, heu, c'était des grandes falaises plutôt larges de 2 kilomètres qui pouvaient quand même atteindre 300-400 m de hauteur, mais de loin tu les voyais et c'était vraiment, heu, bah quand tu es petit en tout cas, nous on était pressé, quoi. On était un petit peu limite chiant, tu vois? On était devenu un peu chiant dans la voiture, on était on arrêtait pas de gesticuler dans tous les sens. Heu, en en plus, il y avait un super beau temps, c'était, heu, en août, on était parti pour, heu, c'était en août, hein donc forcément grand soleil, on on était là, on faisait n'importe quoi dans la voiture, heu, on tu sais on n on chantait la fameuse chanson la fameuse chanson, heu: «Chauffeur si tu es champion, appuie». Voilà
Comme moi oui. Oui. Mmh. D'accord. Oui, bien sûr. Ouais. Oui, oui, oui. <laughs> Je vois bien, ouais. Mmh. <laughs> <laughs> Attends! Je je connais! <laughs> Génial! Ah d'accord, et tes parents eux, ça les faisait rigoler, hein?
et donc du coup, c'était assez mémorable, quoi.